Allora, io abito ancora con i miei, e onestamente a un certo punto, io mi sono resa conto che la mia salute mentale, era più importante di qualsiasi cosa, quindi ho iniziato a lavorare, ho iniziato a potermi permettere da sola di pagarmi la psicoterapia, e quindi dire: "Okay voi non avete voluta finanziarmela, a me va benissimo, me la autofinanzio da sola, perché è una cosa di cui necessito". Per me non sono soldi buttarli, cioè nel senso che io periodicamente ritorno dalla mia psicoterapeuta, mi ha aiutato tanto comunque a sconfiggere, soprattutto l'ansia nel mio caso, perché è una persona estremamente ansiosa e e io ne ho beneficiato. Questa cosa ovviamente, appunto è legata al fatto che, uhm, non ho provo ad oggi rancore nei confronti dei miei genitori, o cose del genere, perché capisco che sono figli del loro tempo, uhm, però li avrei venuti forse ecco, mhmm, se avessi potuto li avrei venuti più aperti mentalmente, non così ecco diciamo legati ad uno stigma. Il pazzo non è quello che, uhm, va dallo psicologo, il pazzo è quello che non ci va. Beh, ehm, riconoscere, esatto, cioè riconoscere di avere un problema, è già la risoluzione del problema e anzi ti rende una persona a prescindere migliore, okay, non è nasconderlo, così come anche un po' quella bugia che dicevo che ti dicono: "Eh, questi disturbi quando c'ero io non esistevano". Non è vero, perché è tutto dipende dall'ottica, cioè io penso che anche il faccio un esempio stupido, no, cioè si sono stati fatti studi sul fatto che gli antichi romani, coloro che andavano in guerra, quindi appunto diciamo i fondamentalmente i soldati avevano il disturbo da stress post traumatico, solo che non lo sapevano. È una cosa innata, nell'essere umano avere certi disturbi e pensare che noi si avessero prima è una stupidaggine.
Mh-mh. Certo. Okay. Mh-mh. Mh-mh. Assolutamente. Certo. Mh-mh. Assolutamente. Certo. Mh-mh. Eh, è ve è vero, purtroppo è così. Certo. Capisco. Eh-eh, sì, mh. Mh-mh. Cer Esa Assolutamente. Capisco. Ehm, invece volevo chiederti, c'è magari una persona, una tua amica, una tua conoscenza, un conoscente che magari, ehm, tramite il tuo percorso sei riuscita ad aiutare in qualche modo? Che magari, uhm, faceva fatica, non riusciva a mhmm, a trovare una soluzione magari ad un problema simile al tuo, e tu comunque con la tua esperienza e i tuoi consigli, sei riuscita a darle una mano?

Eh, purtroppo è così, e poi, sai, tendono a coalizzarsi anche i parenti e, mhmm, confermano solamente le loro credenze, perché poi se vedono che, mhmm, comunque tante persone la pensano come loro, pensano automaticamente che questa cosa sia giusta così, ecco, hanno solamente delle conferme. Ehm, volevo chiederti quindi, ehm, secondo te quindi, mhmm, n ehm, al giorno d'oggi il trend sta migliorando, quindi magari, ehm, se rispetto a tot anni fa, magari, le persone dell'età dei nostri genitori, quindi magari, ehm, quando non so, 40, 50 anni fa chiaramente questi erano argomenti tabù, adesso secondo te questa questa cosa sta migliorando nelle famiglie moderne? O anche in base alla zona geografica, ecco, tu mhmm, in base a questo.
Assolutamente. Mh. Esatto. Mh. Allora Allora, io penso che già dal nord a sud bisogna fare una distinzione. Al sud, la salute mentale viene ancora molto stigmatizzata, cioè c'è più gente che va dallo psicologo, ma ecco, mentre penso che al nord sia più accettato, al sud ancora certe volte si tende ad, uhm, non accettarlo, okay, o o proprio, appunto, diciamo a considerare una cosa superflua. Uhm, invece io noto una differenza ehm, diciamo nella mia famiglia c'è stata, ecco, una differenza, nelle altre famiglie non lo so, cioè in un primo momento nonostante a me e alle mie cugine, le nostre mamme ci dicessero: "Ah, guarda io ho risolto i miei problemi da sola, non ho avuto bisogno dello psicologo eccetera." Uhm, vedendo poi quelli che sono stati i disagi che comunque io e le mie cugine abbiamo vissuto, hanno compreso che noi da sola non ce la facevamo e avevano bisogno di andare a uno psicologo. Perché si parla di fenomeni di ansia, ehm, e e quindi per la maggior parte tutte le mie cugine hanno sofferto d'ansia, e quindi siccome il problema poi era di tutte, vuol dire che il problema era nella famiglia, no, come hai detto tu, i familiari tendono un po' generalmente a creare una sorta a me, mhmm, piace questo termine di "setta". Quindi si ha esatto, si ha un'idea malata, okay, e questa idea malata viene portata avanti perché la famiglia è sacra, non si può smentire, quello che viene detto non si può in alcun modo mettere in discussione, e sei tu individuo, diciamo sano anche se loro non lo riconoscono e che magari fai le lotte, che sei il problema, sei il brutto anatroccolo, ma questo perché hanno tutti la stessa ottica malata. È questo quello che poi purtroppo va ad pregiudicare la salute mentale soprattutto delle nuove generazioni, io credo ad oggi. Anche banalmente io la la collego questa cosa anche un po' al fattore, ad esempio, dell'omosessualità. Io ho un co ho mio cugino che è gay, ehm, avuta ha avuto molto difficoltà a poter ammettere a sé stesso di essere gay, aveva bisogno di andare dallo psicologo e non si comprendeva che lui nonostante magari i miei zii avessero accettato la sua omosessualità, era lui in primis a non accettarla perché la società talvolta ti pone dei problemi, e lui aveva bisogno di andarci. I miei zii non lo comprendevano, dicevo: "Ma noi ti abbiamo accettato, cioè non non ce ne frega niente di quello che ti piace." Però era lui, cioè è un problema suo. Quindi anche se tu accetti, se la persona non sta bene con sé stessa e vuole andare, tu lo devi rispettare.
Okay. Okay. Certo. Sì, sì, sì. Sì, sì. Mh, mh, mh, mh, mh. Mh-mh. Okay. Assolutamente. Chiaro. Certo. Assolutamente, sì. Sì, <chuckles> è vero. Mh-mh. Esatto. Mh-mh. Certo. Esatto. Okay. Mh-mh. Eh, immagino. È così. Certo. Certo Mh-mh.

Ma quindi tu, ehm, volevo chiederti, hai mai parla provato a parlare di questa cosa con i tuoi genitori, i tuoi parenti? Avete mai fatto tu o anche da quanto ho capito le tue cugine, a fare un discorso faccia a faccia con i tuoi, e se sì com'è andata? L'hanno presa bene, l'hanno presa male o non a non vi siete magari sentite neanche di provarci, ecco?
Allora, le mie cugine ad oggi, quelle che vanno dalla psicoterapeuti sono tutte pers sono tutte le mie cugine che se ne sono andate di casa, quindi, per la maggior parte sono tutte al nord e quindi forse si ecco hanno effettuato dei percorsi, diciamo, di psicoterapia, uhm, quando se ne sono andate okay, anche alcune alcune per forza maggiori proprio perché, appunto, una mia cugina comunque è anche sfociata poi nella depressione, e quindi ha dovuto proprio ricorrere ai psicofarmaci. Ehm eh sì, e invece io sono quella che ha più, mhmm, diciamo, possiamo dire combattuto con le mia mhmm, le mie zie e mia madre dicendo: "Voi dovete andare dallo psicologo perché voi avete la necessità di migliorare, in primis per voi stesse, ma anche per noi, che comunque s sarete per sempre le nostre madri, e noi non possiamo avere un rapporto con le nostre madri che, appunto, è di questa genere." Cioè, dove ad esempio, uhm, si ha ancora questa normalizzazione magari di una figura controllante di mio nonno o di una figura appunto, comunque, ipocondriaca come mia nonna, cioè parliamo comunque di 2 figure cioè, quelle dei miei nonni che hanno un po' dominato la vita delle mie zie e di mia mamma, diventando quasi loro i figli e noi un'appendice
Mh-mh. Eh, okay. Cer Okay. Ah. Ah, cavolo. Sì. Mh-mh, mh-mh. Esatto. Chiaro. Mh-mh. Okay, capisco.
e quindi è grave, cioè, capito?
Assolutamente sì, la salute mentale è una cosa molto importante, soprattutto poi, uhm, al giorno d'oggi, sai, ci sono scoperte, stanno facendo studi di quanto ormai sia un fattore primario nella vita delle persone ecco, e purtroppo, ehm, molti scontano ancora e come hai detto tu, ehm, questa questa questo fatto di non parlarne neppure, o vederla come qualcosa di superfluo, di dire: "Tanto le cose importanti nella vita sono altre, la salute mentale può anche aspettare." Ecco, però poi si sviluppano situazioni veramente molto, ehm, negative e, mhmm, purtroppo impattanti, soprattutto per le persone che magari fanno fanno più fatica, ecco. Ehm, quindi, uhm, o ad oggi, ehm, come sei rimasta con la tua famiglia, tu i mhmm, s uhm, quindi vivi ancora con i con i con i tuoi, sei ancora con loro e uhm, oppure te ne sei andata proprio per questa motivazione, ehm, e se sei ancora lì, uhm, è è cambiato qualcosa alla fine?
Esatto. Sì.

Ciao volevo chiederti, ma, mhmm, tu come potresti parlare di salute mentale in famiglia?
Allora, uhm, personalmente io credo che ancora al giorno d'oggi ci sia un po' un tabù in generale nella società sulla salute mentale e soprattutto ehm almeno per quanto mi riguarda in famiglia, perché molto spesso si ha un po' questo concetto che colui che va dallo psicologo, colui appunto che è ha ha un problema no, a livello di salute mentale sia un po' considerato una superficialità. Si usa molto spesso dire: "Eh, vabbè ma ai miei tempi non esistevano queste figure" che a mio parere è, uhm, una minimizzazione del problema ma soprattutto anche non a voler affrontare il problema. Uhm, molto spesso ci troviamo di fronte a quelle che sono delle famiglie che hanno dei traumi generazionali che continuano a portare avanti proprio perché nessuno si è mai, mhmm, approcciato con uno psicologo, nessuno ha mai cercato poi di aggiustare quelle che sono delle problematiche interne alla famiglia, uhm, poi lasciandole sui figli e poi consequenzialmente i suoi nipoti.
Mh-mh. Mh-mh. Certo. Beh è vero. Mh, mh, mh, mh, mh. Sì. È proprio così. Già. Eh. Esatto. Assolutamente. Ma, mhmm, tu hai magari, mhmm, se non per esperienza personale, magari conosci qualcuno, un'amica, un conoscente che ha dovuto diciamo affrontare questa situazione o gli è capitato qualcosa del genere?
Allora a me personalmente in realtà è capitato anche se mi rendo conto che molti della mia generazione si trovano a dover andare dallo psicologo senza dirlo ai familiari, quindi quasi come se fosse una cosa di cui, uhm, mettersi vergogna no, se vai dallo psicologo sei debole, cosa che io penso cosa più vera non ci sia. Io per la mia esperienza personale, uhm, vengo da una famiglia del sud dove diciamo c'è sempre stata un po' questa idea dove la mamma e il padre sono i padroni, okay, e i figli sono tutti sotto. Quindi automaticamente i genitori decidono della vita dei figli e quindi io mi trovo all'interno di una famiglia, poi tutto anche a aggravato dal fatto che viviamo tutti quanti nello stesso palazzo, come si fa spesso al sud e e quindi queste le mie zie e mia mamma sono cresciute un po' con il concetto di, uhm, non aver vissuto la vita e quindi uhm, a causa di genitori ehm ad esempio mia nonna era molto, uhm, ipocondriaca e mio nonno era un po' padre padrone, ognuno di loro ha avuto poi delle ripercussioni, ad esempio ci sono zie che sono estremamente ansiose, zie che hanno sofferto di depressione e loro non sono mai andate dagli psicologi buttando poi questo carico diciamo emotivo su la nuova generazione quindi sui miei cugini e su di me e si può dire che ad oggi siamo noi che ne scontiamo purtroppo poi il costo andando noi ad oggi dallo psicologo perché appunto si tratta pro di un trauma generazionale che andava mhmm, fermato se non ai miei nonni almeno alle mie zie.
Mh-mh. Ah, è vero. Sì. Okay. Ce certo. Mh-mh. Capisco. Certo. Okay. Eh, immagino. Mh-mh. Certo.

Sì assolutamente sì. C'è stata questa mia amiche una mia amica okay, ehm, lei ha avuto problemi legati appunto pro proprio a una fase depressiva di cui lei non si rendeva appunto di star vivendo. Uhm, ehm, io glielo dicevo, dicevo: "Guarda non è normale, non è normale che tu im perdi tutta la giornata a dormire, perché vuol dire che tu non hai voglia di fare le cose, quindi questa è depressione e" di vivere in generale, esattamente. E io dicevo: "Non è normale, questa cosa va indagata, tu devi andare da uno psicoterapeuta perché lei può aiutarti," ehm, alla fine infatti la mia amica era un po' titubante, io gli diedi il numero della mia psicologa, lei prese appuntamento e io addirittura l'ha l'ho accompagnata spesso, sempre un po' perché la madre non la non l'accompagnava perché lei non voleva far sapere alla madre che andava da una psicologa. Cioè quin esatto. Quindi la mia amica ha fatto tutte le sedute, uhm, senza dirlo mai alla madre, cioè la madre non sa minimamente che lei se ne va da una psicoterapeuta. Ehm, e alla fine la ragazza oggi, ci dico che sta benissimo, cioè nel senso, è uscita fuori dalla sua fase depressiva, uhm ha iniziato di sì, sì ha iniziato di nuovo a vivere perché, cioè talvolta, ehm, se tu metti in atto quelli che sono i consigli dello psicologo e metti in atto quella che è una diversa forma mentis che lo psicologo prova a insegnarti, la tua vita veramente può cambiare. Non è che lo psicologo fa le magie, però se tu, diciamo parti quella volontà di cambiare anche perché molto spesso molte problematiche di neuro tu da un modo di pensare errato, allora pu p puoi davvero appunto fare dei miglioramenti.
Okay. Mh-mh. Mh-mh. Okay. Di vivere in generale, sì. Mh-mh. Ah. Capisco. Ah, cavolo. Mh-mh. Mh-mh. Ah, che bello. Mh-mh. Assolutamente. Mh-mh. Ehm, invece volevo chiederti: ti è mai capitato di trovare una persona che comunque, chiaramente, aveva bisogno di uno specialista, di qualcuno che l'aiutasse, ma rifiutava appunto di di andarci? Ti è mai capitato di affrontare una situacio zione del genere, e se sì, ehm, come hai provato a fargli capire che, mhmm, in realtà sarebbe dovuto andare e anche velocemente diciamo?
Assolutamente sì, il mio ex ragazzo ha, uhm, ha sofferto di disturbi alimentari, cosa che molto spesso diciamo si sottovaluta, cioè si pensa sempre che siano le ragazze a soffrire di disturbi alimentari. In realtà il mio ex ragazzo soffriva di disturbi alimentari, perché la sua ex ragazza a sua volta aveva sofferto di disturbi alimentari quindi aveva sì, aveva buttato questo carico su di lui e lui l'aveva così interiorizzato da diventare lui stesso poi appunto non anoressico, ma lui soffriva e io più volte gli dicevo: "Vai dallo psicoterapeuta, fatti aiutare." Ehm, alla fine lui non ci è mai andato, ehm, ovviamente dicendo che lui aveva risolto da solo la cosa, ma in realtà non era vero. Non era vero perché lui aveva risolto il suo disturbo alimentare solo perché, ehm, in quel periodo si era messo con me, quindi aveva iniziato a piacersi di più, ma perché era legato al fatto che a me mi piacesse, quindi era legato a un'approvazione da parte mia, non una reale approvazione sua. Ehm, e poi alla fine appunto quando ci siamo lasciati lui comunque non penso sia andato dallo psicoterapeuta insomma.
Mh-mh. Okay. Certo. È vero. Ah, ma pensa. Incredibile. Certo. Ah. Eh, sì. Mh-mh, mh-mh. Certo. Capisco. Mh-mh. Beh, in effetti, credo che il primo sintomo di una problematica, sia il fatto di non rendersene conto assolutamente. Come hai detto anche tu all'inizio della conversazione, il primo passo che si deve fare, che è anche quello più importante, è capire che si un problema, no?